Trời, cái này là chắc chắn rồi bạn. Này là mình khi mà mình có một cái, gọi là, đam mê và sở thích á, mà nó đến rồi là mình muốn nghiêm túc với nó á mà, thì thì mình sẽ phải đầu tư cho cho cho cho nó thôi. Đặc biệt là cái môn này mình thấy nó thú vị và mình muốn gắn bó với nó lâu dài. À. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ồ, ra là vậy.
Thành ra là mình sẽ có một cái số đầu tư như thế này á bạn, <chuckles> bạn có muốn nghe không? Nó khá là nhiều.
Ừm. Được, được, trời ơi, mình muốn nghe chứ. Mình đang, gọi là, dóng tai lên để nghe coi làm sao để mà đầu tư vô sở thích nhột cách nghiêm túc nè ta.
Đúng rồi, thì cái điều đầu tiên á nha, đó là cái việc mà mình phải đầu tư cho những trang thiết bị mà cần thiết của mình đó bạn, ờ.
Trang thiết bị hả bạn, tức là, ừm, bao gồm gì ở đây ta, kiểu, ưm, quần áo giày dép này kia hả, hay sao?
Đúng. <chuckles> Cái vợt. Cái vợt là cái đầu tiên này, quýnh cầu lông phải có
Đúng rồi, đúng rồi, hổng có cái đó, hông có cây kiếm rồi sao ra trận được.
Đúng rồi, <chuckles> đi đánh trận mà hổng có coi hông có kiếm sao đánh. <laughs> Ờ. Cái thứ hai nữa là cái đôi giày cũng là một cái thứ rất là quan trọng á bạn, đó. Ừm, cái đôi giày nha, cái thứ 3 nữa là quần áo trang phục, đâu thể nào mà mặc cái đồ đồ ngủ đi đánh được. <chuckles>
Đúng rồi, hợp lý, rồi, chấp nh Ừm. Ừ, cũng đúng, cũng phải có thời trang xíu để mang cảm hứng, đúng hông? <sniffs> Ừm, hợp lý.
Đúng. Đó. Nội ba cái đó thôi, thì cũng đã tốn kha khá cả tiền triệu rồi. <laughs> Ừ.
Ừm, thấy, ơ, cũng có rồi đó, nhưng mà nhưng mà bạn sẵn sàng chi ra, đúng hông? Hay là bạn có ngại ngùng gì lúc mà mới đầu bạn chi cho những cái vấn đề đó hông?
Căng á. Ban đầu thì mình cũng ngại ngùng á, mình sợ rằng là mình đánh hông được.
À, cũng ngại, đúng hông? Lỡ hổng được cái tốn tiền. <laughs> Đúng hông? Ừ.
Rồi cái xong rồi nhưng mà mua cây vợt mà 100, 200 để đánh, một đánh đánh chơi chơi thì mình thấy rằng là nó cũng phí, lại bị đánh cũng hông quen á. Thì thành thử ra là thời gian ban đầu thì mình cũng có mua cây vợt, có mấy chục ngàn một cặp à. <chuckles>
Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. À, chung là cũng tính toán trước, đúng hông? Chứ cũng đâu có mạnh tay vô làm liền phát một được, hợp lý nè.
Đâu. À, nhưng mà sau là mình thấy cây vợt đó quýnh hổng được. <chuckles>
À, ủa ờ, cũng đúng ha, tiền nào của nấy ta.
Tính ra đ đúng rồi, cái lưới á bạn, bị chùng, cái lưới đó là lưới cước nữa, đâu có thể nào quýnh được đàng hoàng được đâu. Đó, nên, à, chơi chơi tiến bộ cùng với các bạn, cho nên là mình phải, gọi là, đầu tư rút ruột ra để mà, ờ, đầu tư một cái gì đó cho bản thân, ơ, chơi tốt hơn á, thì phải có
Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, phải vậy chứ.